Yes. Va voir. Bah ouais, tu verras que là, tu auras des sacrés, heu, prix, hein.
C'est génial. Ah mais faut pas me dire ça, j'ai plus d'argent. <chuckles> <chuckles> Bah je dois déjà racheter mon parfum justement. <laughs>
<chuckles> Mais quand quand tu devras racheter ton parfum, c'est c'est pas obligé que ce soit <laughs>
Bon, bah, tant pis, hein, c'est le destin, va falloir que je m'en achète, hein.
J'avoue, va désolée, hein, c'est mon métier, je suis influenceuse. <laughs> <laughs>
Bah ouais. Non mais je je sais, j'ai j'ai acheté plein de trucs à cause de toi, là que je <laughs> <coughs> D'ailleurs faudrait que j'en remette mais parce que j'en mets pas du tout. Après je dis: «Mais pourquoi j'ai acheté ce truc-là? Ah oui, c'est parce qu'elle me l'a conseil»
<laughs>